À. Có chứ. Ờ, mình có một cái kỷ niệm, ờ, có kỷ niệm cũng rất là đáng nhớ. Đó là có một cái lần mà mình chuẩn bị bữa sáng, cái lúc mà mình nướng bánh mì á bạn, xong rồi, ờ, mình, ờ, h kiểu vừa đang bận vừa dậy, a, vội á, xong cái, ơ, ờ, không có để ý, xong mình nướng bánh mì mà mình nướng cái nó bị cháy rồi cái có khói nó bốc lên. Rồi tòa nhà á, trời ơi, xong rồi bảo vệ chung cư các thứ, các cố chạy lên phá cửa ra, rồi lúc đó mình cùng đi làm, mình lấy ra luôn nữa, xong rồi nghe điện, ừm, nghe điện thoại từ ban quản lý, ờ, khói mịt mù chung cư các thứ này nọ, cháy tùm lum nè, xong phải chạy về, ờ, đấy là
À. Ờ, bạn kể thêm ha. Ừm. <chuckles> Ờ. <chuckles> <chuckles> Trời! <chuckles> <chuckles> À. <chuckles> Trời ơi. Hóa ra là cái lát bánh mì. <chuckles>
Mà cũng may là chỉ, ơ, ăn một cái biên bản nhắc nhở thôi, rồi xong khắc phục hậu quả, chứ cũng chưa có xảy ra hỏa hoạn thật, cho nên là mình cũng lo lắng.
<chuckles> Đúng rồi, đúng rồi. <chuckles> <chuckles> Nhớ đời luôn ha! <chuckles> Thì hổng biết là sau lần đó bạn có rút ra kinh nghiệm gì hông?
Mà kinh nghiệm của mình á, các bạn nấu ăn thì các bạn đó.
Cái sau cái lần đó là bạn có rút ra kinh nghiệm gì hông?
Có chứ, kinh nghiệm của mình á là khi mà mình nấu ăn, hoặc là ờ, mình nấu ăn á thì mình có thể là mình đặt một cái nhắc nhở, một cái thông báo trên điện thoại nè, hoặc là khi mà mình đi ra ngoài á thì mình kiểm tra xem bếp á, có tắt điện, tắt bếp hết chưa. Rồi á, ờ, nếu như mà bận quá thì mình có thể chuẩn bị những cái món đơn giản giống như là cơm cuộn rong biển nè, rồi cơm cuộn với một ít chà bông á, cũng đầy đủ dinh dưỡng rồi. Đó, để không có cần phải cầu kỳ như mình nướng bánh mì làm nhiều thứ rồi xong rồi bị cháy. <chuckles> Ờ.
Ưm, ừm. À! Ừm, ừm. Đúng rồi. Ờ. À! Ừm, ừm, ừm. <chuckles> Chính xác luôn. <chuckles> Nhiều khi nó lại còn gây ra mấy kỷ niệm nhớ đời luôn đó. <chuckles> Ừm.
Đúng rồi, là mà rất là sợ, bạn biết hông? Tại vì mình nghĩ là mình đã gây ra một vụ cháy. <chuckles> Ờ.
Ưm, ừm, ừm. Mình đâu có biết đâu, đúng hông? Tại mình thực sự là cũng hông có nhớ ra, lúc đó thì bạn cũng vội quá nữa.

Đúng rồi, mình tùy thể chất của mình mà mình ấy chứ mình đừng có chạy theo người khác. Ví dụ như là, ừ, thấy người ta ăn uống lành mạnh quá kình mình cũng bắt chước theo thì nó nó khó lắm á.
<laughs> Đúng rồi, công nhận ha, cái ý này rất là hợp lý luôn á bạn, cứ thấy trên mạng có trào lưu ăn, ơ, những cái hạt rồi sữa chua á, cái đâu phải là ai cũng ăn được đâu, đúng hông? Ừm.
Đúng rồi. Nguy hiểm ha. Ừm, đúng rồi, nguy hiểm nha, tại vì thể của mình nó phải quen, ví dụ như mình, à, mình đã quen rồi, mình ăn xong là mình còn ăn món khác nữa, nó. Còn đằng này á tự nhiên cái bạn đang ăn chế độ, ờ, bình thường, cái đầu sáng cái bạn chỉ ăn có mấy cọng rau hay mấy m một hũ sữa chua là cái bạn xỉu liền luôn. <chuckles>
Ờ. Đúng rồi, chính xác. <laughs> Ừm. Thiệt luôn, tụt huyết áp luôn đó. <laughs>
Ờ, đúng rồi đó, cái đó là ảnh hưởng tới sức khỏe nha. Cho nên á là ăn uống á là phải khoa học, là phải phù hợp với bản thân của mình, chứ hông phải khoa học trước hoặc là mình chạy theo người khác á. Thì đó là chia sẻ của mình thôi.
Ừm, chính xác. Ừm, đúng rồi. Ờ, ờ. Ừm, ờ, với những cái người mà người ta phải, gọi là, cần dùng cái sức lao động nhiều chút đi thì bạn nghĩ những cái món n nó nó cũng dễ làm, nó tự làm ở nhà được hả bạn?
Ừm. À, có đó, những cái món như là cơm chiên nè bạn, rất là ngon nha. Cơm chiên chiên trứng nè.
À, cũng dễ làm, đúng rồi, đúng rồi.
Ờ, cái cơm mình đã bắc từ hôm hôm qua rồi, hoặc là cơm nguội vẫn được nha, rồi xong rồi 1, 2 cái trứng đập vô chiên là xong nè. Cơm chiên nè, chiên trứng ốp
Đúng rồi. À, mình bỏ tủ lạnh qua đêm á là bảo quản được ha.
Đúng rồi, cơm chiên trứng ốp la nè, cơm cuộn giống như hồi nãy mình chia sẻ đó, một ít trong biển cuộn lại thôi là rất là nhanh ha. Ờ, nó rồi, ờ, những cái thực phẩm như là đồ khô, như là ruốc cá hồi đồ á, rồi, ờ, ruốc đồ á, thì mình đã có sẵn rồi mình chỉ cần lấy cơm mình ăn chung thôi, rất là tiện luôn.
Ừm, ừm. À, là cũng chắc bụng lắm đó, đúng rồi đó. À. Đúng rồi, bắc cái nồi cơm lên là được ha. Nói chung là cũng có nhiều cái loại thực phẩm đóng hộp, nó cũng tiện.
Ừm, ừm, nói chung là ăn cho chắc bụng. Ừm. Đúng rồi, mấy thực phẩm đóng hộp luôn, nó ngon đó.
Ừm, chính xác, chính xác, <laughs> vừa tiện mà vừa ngon mà lại vừa chắc bụng nữa.